Ayan, hello magandang umaga!
Yan. Ayun magandang umaga din po kumusta po kumusta 'yong araw natin? Yung umaga natin? Kumusta yong pahinga po?
Ah, okey naman ang umaga ko. Ah, produktibo naman napakarami ko nang nagawa kaya, ah, mamaya-maya medyo magpapahinga naman ulit ikaw ba kamusta 'yong araw mo?
Ayan. Mm. Yun, ah, yun kagigising ko lang siguro mga isang oras na po ako gising and then, ah, katatapos na magkape at yun nga po, eh
Oo. Oo.
Ah, kahapon
Naiinggit naman ako sa mga ganun. <chuckles>
Ah, po nga po, eh, matagal po kasi late na din po kasi kami natulog kagabi kasi may pinuntahan kami ng, ah, pamilya ko. At yun nga, habang, ah, may may lakad kami kagabi iniwan ko do'n kay Inday Ningning 'yong sa labandera, ay 'yong sa washing machine ko yung labahan namin at ngayon sasampay ko na lang. Oo, eh
Oh. Oo. Ah, okey. Oo. Ah, ganun. Ako eto nandito pa sa loob, eh, nagwa-wash pa siya, eh, <chuckles> nilalabhan pa ng washing machine kaya mam matam matatapos na yan maya-maya.
<laughs> Oh, yun.
Ayan, ano matanong ko nga lang no kamusta naging lagay ng eleksyon diyan sa inyo?
Mm. Yun, sa'min naman po dito, eh, maging naging okey din naman po at sa hindi niyo na itatanong, eh, nandito po ako ngayon sa Mindanao. Okey naman po wala naman pong, ah, naging, ah, problema wala naman pong ah, komosyon, opo.
Oh? Ah, sa Mindanao, oo. Maigi yan.

At least, um, ah sa ikaw ba? Ah, sa tingin mo ba, ah, di ba, yung mga gobyerno natin ngayon ang una kasing talagang ah, parang nagiging problema ay korapsiyon, eh. Paano dapat tugunan ang korapsiyon sa pamahalaan, sa tingin mo?
Mm. Yes po. Yun, sa sa'kin yung pagtugon sa korapsiyon sa pamahalaan eh, <sniffs> ano na po yan, eh, parang ah, hindi na talaga mawawala yan, eh. Ah, yung corruption na yan eh, pero yung namumuno sa pagpapatupad na yung namumuno sa atin eh, doon nababawasan sila at yun yung po corruption na yun eh, magagawa lang yung pagbawas doon sa mga taong corrupt, eh, dun sa namuno o sa leader na alam mo 'yon, namuno sa isang ah isang ah, tawag dito, sa isang, opo, sa mga ganong sa local government at saka sa national po. Kayo po, paano po, paano niyo po natutugunan yung mga ganong korapsiyon sa pamahalaan, paano dapat?
Oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Mm. Komunidad o bansa, oo. Oo. Alam mo, yung sabi nga natin di ba, parang ang hirap naman talaga kalabanin ang korapsiyon dito sa atin, eh. Kasi yun naman talaga yung parang isang, ah, pangunahing, ah, problema. Ah, sa gobyerno natin eh, mga pansariling interes eh. Pero sa akin kasi, tama siguro yung ano, ah, basta kilalanin yung lalo sa eleksiyon kilalanin yung mga kumakandidato, na kahit papaano eh, may malinis na record. Di man natin masasabi kung an ah, talagang napakalinis, pero ah, muli sa kanilang pagkakilala sa kanila mga ganon at kung paano sila makakatulong, ah, pagdating sa, ah, pagba-budget sa isang lungsod, di ba? Ganun o paano nila, ah, hawakan, ah, kung hindi man naging maganda, ah, yung takbo, ah, sa sa kunwari sa akin sa tingin ko, eh, dapat magbigay man lang ako ng opinyon, di ba? O maglabas man lang ako ng, ah, kunyari kung meron silang sabihin natin di ba, uso ngayon sa mga blue app, kung ganyan, magbigay ng, ah, suhestiyon na ganito yung nakikita ko, mga ganong bagay, di ba? Kaya ganun naman sa'kin, na kailangan eh, dapat, ah ah, tayo din na mga, tao tulungan natin pano labanan din ang korapsyon.
Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Opo, mm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Totoo po, opo. Hmm. Mm. Totoo po yan, opo.